Yes, totoo.
Kasi, may tendency daw na kapag magkasama na kayo, magbabago't magbabago yung ugali.
Totoo. Mm, alam mo ba yung mga nababalitaan ko ngayon na, nagpakasal. Kakakasal lang, ilang buwan pa lang, pero naghihiwalay na.
Di ba? Oo. Hiwalay na. Uy, oo, totoo yan.
Gano'n ba kadali, na nagpakasal ka sa harap ng Diyos, 'tas bigla ka na lang aalis, na ayaw mo na pala.
Oo. Mm. Hindi lang, eh, hmm, bukod do'n sa ha pagharap niyo sa Diyos, eh. Yung gastos, yung tiwala ng tao sa paligid niyo, 'di ba? Yung magulang, 'di ba, ang daming ang daming masasayang.
Mm. Mm. Yes. Mm. Mm. Ang daming nagbago, a ang dami ring ang bilis, ang bilis ng pagbabago na parang,'yon nga, sabi ng mga magulang natin, mga na matatanda sa'tin, "Ang pag-aasawa ay hindi parang kanin, na kapag napaso, eh, iluluwa natin."
Oo. Oo. Totoo, totoo yan.
Ayun. Pero ikaw, ha, since, na-kuwento ko na rin 'tong akin. Pero, kung ikaw, ano yung mga senyales sa sarili mo na feeling mo, 'yon na, na ready ka na, ready ka na dito sa isang relasyon na 'to. Mm, "Eto na 'to, wala ng atrasan." <chuckles> Oo, mm, <laughs> yes, oo.
Mm. Kumbaga, "Eto na 'to, <laughs> wala na, wala ng atrasan 'to, kasalan na, sakalan na". <chuckles> 'Di ba, yung sinasabi nila palagi, <chuckles> "Sakalan na". <chuckles> Sa akin, ang senyales siguro, eh, yung ako kasi, sa totoo lang, nagkaroon ako ng ka-live-in.
Mm. Okey, mm.
Kumbaga yung past ko, eh, sa mga past na relasyon ko, miserable ang mga nangyayari, <chuckles> kaya, sabi ko nga, eh, buti na lang kamo nakikita ko. Lalo na no'ng nagkaroon ako ng ka-live-in, nakita ko kung ano yung totoo niyang ugali.
Yes. Mm. Mas nakilala mo, okey.
Oo. Kaya, masasabi kong, mas maganda talaga mag-live-in muna bago magpakasal. Kasi, at least, hindi masasayang yung tiwala no'ng parents mo, 'di masasayang yung pera, hindi kayo, lalabag sa utos ng Diyos.
Mhm. Mismo. Yes, totoo, sang-ayon ako diyan.
'Di ba? Mm. Kaya yung senyales ko, itong ex ko na, ka-live-in ko, dati
Okey. Mm.
kaya ko siya hiniwalayan, kasi, nakita ko na yung totoo niyang ugali. Sabi ko nga, eh, "Magka-live-in pa lang tayo, wala pa tayong anak, wala pa tayong kung anong responsibilidad"
Okey. 'Di pa kayo kasal? Mhm, mm.
hindi pa tayo kasal, ganyan na ugali mo. Ngayon kilala na kita, ayoko na.
Mm. <chuckles> Parang naririn nara ririnig ko yung gigil do'n, ah. <chuckles>
Oo. Oo, ayun 'yon, eh. Kaya ayoko na kumbaga, ang hirap kasing magpasakal.

Hello.
Hi, ayan magandang umaga.
Magandang madaling araw, kamusta mukhang hindi ka pa natutulog ng maaga na naman.
Oo eto na. Ay ewan ko ba 'yong body clock ko ganito na ba talaga, oh, ewan ko, parang gusto ko na pumunta ng ibang bansa para maayos joke lang.
<chuckles> Para mabago na yung body clock mo ano. <laughs>
Oo. <chuckles> ikaw kumusta?
Ayun eto in ewan ko, ha, eh, may wala naman kaming pasok bukas, bukas ay aking pahinga kaya medyo makakapagpahinga ang aking utak at puso, wow utak at puso. <chuckles> Ayun medyo hindi kasi maganda yung naging araw ko kanina pero salamat kasi sinagot mo yung tawag ko kasi gusto ko rin talaga na makakausap ngayon.
Ah, buti naman. Yes. <chuckles> Bakit mm, mm. Oh, sige ano yu ano bang pag-uusapan natin tungkol ba saan 'yan bakit naging masama yung araw mo?
Mm. Alam mo na yan, feeling ko parang araw-araw na natin to napag-uusapan pero yun nga.
Mhm, mukhang about na naman to sa relasyon. <laughs> Sige oo.
Totoo, totoo nakahiga na ako pero hindi ako makatulog, ewan ko ba parang may iniisip ako na dapat ko bang gawin 'to, gan'to, ayon medyo hindi kasi naging okey yung araw namin ng karelasyon ko kanina. Alam mo yun kasi siyempre sa tagal na namin sa relasyon, may times talaga na minsan lumalalim na 'yong nagiging usapan namin, yung alam mo yung parang nasa stage na kami na gusto na namin mag-asawa, magpakasal, magkaanak totoo. Mm, totoo, kaya sabi ko, "Okey sige, eto na tayo," pero yun nga, kasi kung ikaw ba tatanungin, kasi siyempre tinanong niya to kanina sa akin, hindi ko alam kung tama ba yung or tama ba yung naging sagot ko sa kanya kanina, pero ikaw paano mo malalaman kung handa ka na sa isang relasyon?
Mm. Oo, bakit? Mm. Hmm, gusto ng bumukod, bumuo ng pamilya. <chuckles> Sige ano yan, mm, mm. Sige. Sa akin siguro ano <smacks lips> ano ko, eh, mapaglaro ako, eh, dati nung nag-aaral pa ako kumbaga sige paligaw sige pa
Mm. Okey, mm. Mm.
Kung sino-sinong manliligaw sa akin kung baga, kung sinong matipuhan ko ayun na, hindi yung sasagutin ko, kahit magsabay-sabay silang manligaw, mabait, siyempre. Oo haba ng hair 'no, natatapakan mo na <chuckles>
Mm. Okey. Wow <laughs> ang ganda okey. <laughs> Yes okey, mm.
Di ba, bilang babae siyempre. Ano kasi 'yan, eh, lalaki ang lumalapit sa atin, hindi tayo yung lumalapit sa kanila, kaya kailangan mamili tayo ng lalaki na makikitaan mo ng seryoso, yung kumbaga
Yes. Totoo.
Andiyan palang sa panliligaw, eh. 'Di ba sa panliligaw pa lang, malalaman mo na kung totoo siya o hindi, kung tapos na ba siya oo, kung tapos na ba siya sa paglalaro, o hindi, kasi 'di ba may gano'n na ewan ko kung naranasan mo 'yon, eh, 'yong makikita mo talaga kung
Nasa kanya, mm. Mm, makikita talaga. Mm. Okey. Mm.